ค่ะ วันนี้อยากจะมาระบาย แล้วก็ขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณมีคำแนะนำอะไรดี ๆ ก็ยินดีรับฟังทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะ คือตอนเนี้ยค่ะ คือทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างเครียด เครียดมากเลยค่ะ เอ่อ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ย ก็ทำ ทำงาน แล้วก็ยังประชุมตลอดอีกด้วยอะค่ะ จนบางทีเนี่ยรู้สึกว่า เอ่อ ร่างกายเนี่ยมันโหยอะค่ะ มัน แล้วมันก็ไปลงกับการกินน่ะค่ะ มันเลยทำให้ตอนเนี้ยกินมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันเครียด ใช่ไหมคะ แล้วเราก็กิน ๆ ๆ แล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นค่ะ ก็เลยอยากจะรู้ว่า เราจะจัดการกับความหิว แล้วก็อารมณ์ตอนเครียดได้ยังไงเหรอคะ?
อืม อืม ครับ อืม อันนี้ก็ต้องถามก่อนเนาะ ก่อนจะให้คำแนะนำว่าแบบ คือคุณน่ะ อ่า มีอารมณ์ไหนเป็นพิเศษไหม? ที่ทำให้คุณเหมือนกับว่า ฉันจำเป็นต้องกิน หรือว่าฉันอยากกิน อะไรอย่างเงี้ยครับ?
ค่ะ อืม มัน-มันเป็นอารมณ์เครียด แล้วเรารู้สึกว่า เราทำอะไรกับมันไม่ได้อะค่ะ แล้วเราก็เหมือนกับแบบเราต้องมานั่งพบเจอเรื่องแบบเนี้ย เรา แล้วเราก็เลยไปปลอบโยนตัวเองด้วยการกินของอร่อย ๆ อะค่ะ
อืม ครับผม ก็แบบ อืม ก็เข้าใจได้เนาะ เป็นความรู้สึกที่ อา มันก็ต้องการความปลอบใจในระดับหนึ่ง ก็ ก่อนอื่นขมขอเห็นใจเนาะ ที่งานมันเยอะขนาดนี้แล้วเรารู้สึกเหนื่อยอะครับผม ก็เดี๋ยวผมก็ ก็จะต้องขอถามเพิ่มเติมอีกนิดด้วยเนาะว่า เออ คุณแบบ เหมือนประมาณว่าชอบกินอะไรเวลาที่มีความรู้สึกอย่างงี้เหรอครับ เป็นเน้นของหวานเหรอ หรือว่าจะเป็นของคาว ของเผ็ด หรือว่าอะไรก็ กินหมดเลยครับผม?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! ต้องขอบอกว่า เอ่อ ความเครียดมีหลายระดับเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมาพูดมาว่าแบบ เขาเรียกว่าโดนด่ามาทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องไปเป็นแบบบุฟเฟต์เลยค่ะ ต้องเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรือชาบู คือต้องมาค่ะ เพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้ทำอะไรผิด แล้วคือมันเหมือนกับว่าเราเหมือนเป็นที่ระบายของเขาอะค่ะ แล้วแบบเวลาที่อะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโทรมาว่า โทรมาด่า ทั้ง ๆ ที่เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ ต้องขอบอกเลยว่า คืองานอะมันเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ใช่ไหมคะ แล้วเราอะก็ต้องเป็นคนที่ เอ่อ จัดการกับลูกค้า เป็นคนคอยประสานงานทั้งทางลูกค้าแล้วก็ทางฝั่ง อ่า ขนส่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราเป็นคนกลาง แล้วลูกค้าเขายังไม่ได้ของ แล้วขนส่งเนี่ย ส่งของไปไม่ได้ อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ล้านแปด คือลูกค้าเขาไม่ได้ของ เขาก็จะโทรมา โทรมาว่าเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเหมือนเราก็ต้องประสานงานต่อว่า เอ๊ะ! จะต้องทำยังไงให้ลูกค้าเขาแบบได้ของให้เร็วที่สุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่า วันไหนที่แบบเจอแจ็กพอตโทรมาด่าเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ต้องจัดไปเลยค่ะ บุฟเฟ่ต์เท่านั้นค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ากินเป็นจาน ๆ ไปเนี่ยไม่ไหวค่ะ มัน มันดับความเครียดตรงนั้นไม่ได้อะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นแค่แบบ เฮ้ย! วันนี้ประชุมเหนื่อย ประชุมแบบหนักจังเลย ตั้งแต่ 8 โมง ถึง 5 โมงเย็นเลย อันนี้ก็เป็นแบบของหวานเบา ๆ เป็นชานมไข่มุก อะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นการปลอบประโลมตัวเองที่แบบวันนี้ฉันเก่งมากเลยนะ ฉันสามารถที่จะอยู่จนถึงประชุมสุดท้ายได้ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม อือ ครับผม อือ ครับ อืม อืม อา ครับ อืม ครับผม อ๋อ ก็เข้าใจเนาะ ก็เป็นเหมือนกับ ว่า <chuckles> ขึ้นอยู่กับ อะ ความรู้สึกเลยว่า วันนี้สำคัญมากน้อยแค่ไหนเนาะ อืม ก็เข้าใจครับ เข้าใจ ๆ อา อันนี้เดี๋ยวผมต้องสอบถามเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่า แบบ อ่า นอกจากการที่แบบคุณเหมือนกับว่า ไปกินอาหารเนี่ยเพื่อแก้ความรู้สึก อารมณ์ไม่ดีแล้วกัน ผมใช้คำว่า อารมณ์ไม่ดี โดยรวมเนาะ คือคุณมีกิจกรรมอย่างอื่นที่คุณรู้สึกว่า มันช่วยเหมือนกันไหมอะครับ? หรือว่าอาหาร คือทางเลือกเดียว ของเรา ในตอนนี้เลยอะครับผม
ใช่ค่ะ ตามนั้นเลยค่ะ ค่ะ เคยค่ะ เคยไปต่อยมวยนะคะ แต่ด้วยความที่บางทีเนี่ย คือเราเครียดใช่ไหมคะ แล้วก็เหมือนแบบโมโหมากไปหน่อย ต่อยมาขาเขียว คราวเนี้ยก็คือจะต้อง ใส่คำ มันน่ะไม่ใช่ใส่เฝือก เขาเรียกว่า พันขาอะค่ะ อยู่ 2 อาทิตย์อะค่ะ มันก็เลยแบบ "ฉันไม่ควรที่จะไปลงแรงอะไรอย่างงี้แล้ว" ค่ะ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็แบบ <tsk> คือเตะพลาด ผิดท่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็ลงแรงมากเกินไป มือซ้น อา ก็ทำงานไม่ได้อีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเปลี่ยนค่ะ แล้วก็เลิกการต่อยมวยไปอะค่ะ
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม ก็ แล้วตอนนี้ไม่มีกิจกรรมอื่นแล้วใช่ไหมครับ? ก็คือหลัก ๆ ก็ตอนนี้ก็คือเป็นเน้นกินเนาะ
ค่ะ เน้นกิน ใช่ค่ะ เพราะว่าก็ไม่ได้ ห รู้ว่า ไม่ได้รู้สึกว่า กิจกรรมอื่นเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาความเครียด ความโกรธ ความอารมณ์ไม่ดีของเราได้อะค่ะ อย่างเคย อ่า ต้องบอกว่าเคยฟังเพลงนะคะ แต่ก็รู้สึกว่า คือ คือมันก็ยังอยู่ในใจอะค่ะ มันก็ยังเครียดอยู่ มันก็ยังแบบ มันยังไม่ได้อะค่ะ มันยัง <laughs> ค่ะ
อืม ครับ <giggles> อื้อฮือ ก็เข้าใจครับผม ก็ อาจจะต้องเหมือนกับว่า ค่อย ๆ แก้ไปทีละอย่างเนาะ อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอแนะนำอย่างงี้ก่อนแล้วกันเนาะว่า <sighs> เออ การจัดการอารมณ์เนี่ยบางทีมันจะต้องแก้ที่ต้นเหตุเนาะว่า ทำไมเราถึงรู้สึกอย่างงี้? ทำไมเราถึงแบบ อา โกรธขนาดนี้? แล้วทำไมเราถึงต้องไปกินเนาะ? อันนี้อาจจะต้องดูว่า อา การกินเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรกับคุณ ที่แบบมัน ผ่อนคลายที่สุดเลย เป็นที่รสชาติเหรอ? หรือว่าเป็นการที่แบบได้หยิบของกินอะครับผม? คุณว่าเป็นยังไงเอ่ย? ที่แบบ ส่วนไหนของการกินที่แบบคุณมีความสุขที่สุดอะครับผม?
ค่ะ ก็ต้องเป็นรสชาติอะค่ะ เพราะว่าเวลาที่แบบ เอ่อ เราเครียดใช่ไหมคะ? แล้วจะไปกินแบบร้านแบบไม่อร่อย ก็คือไม่ได้นะคะ ไม่ได้ ของอร่อย ของไม่อร่อยจะเอาเข้าปากไม่ได้เลย ถือว่าผิด เพราะว่าเราทำงานมาหนัก คือแบบเหน็ดเหนื่อยมามาก แล้วเราโดนลูกค้าด่าขนาดนี้ เราจะไปกินแบบอะไรก็ได้ ไม่ได้เลยนะคะ ไม่ได้ ผิด ถือว่าผิดเลยค่ะ ค่ะ
อืม อืม ครับ อืม อืม <chuckles> ครับ อืม ๆ อืม อา ครับ อืม อ๋อ ก็เป็นเหมือนกับการให้รางวัลตัวเอง ใช่ไหมครับ? เป็น ผมเข้าใจถูกเนาะ อืม อา ครับผม แล้วอันนี้คำถามสุดท้ายก่อนผมจะแนะนำเนาะ คือการที่คุณรู้สึกว่า คุณกินเพื่อแก้ปัญหา อย่างเงี้ย คุณรู้สึกว่า แบบมันเป็น ส่งผลร้ายอะไรกับคุณไหม? หรือว่าคุณรู้สึกแบบ อะ มีเหตุผลอะไรเป็นเหตุผลหลักที่คุณอยากเหมือนจะปรับตรงนี้ไหมอะครับผม?
ใช่ค่ะ ถูกค่ะ ส่งผลร้ายเหรอคะ? ด้วยความที่อาจจะเครียดมากเกินไป <chuckles> กินเยอะไปค่ะ น้ำหนัก มันขึ้น แล้วค่าใช้จ่ายอะมันก็พุ่ง อือ พุ่งสูงขึ้นค่ะ
อืม <chuckles> อืม <chuckles> อืม ครับ อืม ครับผม อืม
ค่ะ ด้วยความ ด้วยความที่กินแบบไม่ยั้งเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นมื้อละเท่าไร คือ ส คือจ่ายได้หมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ แต่บางทีมันก็ พอมาคิดถึง อืม บางทีก็มากเกินไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ๆ ครับ อืม <chuckles> ครับ ก็เข้าใจได้เนาะ อันเนี้ยก็ ผมว่ามันเป็น 1 ส 1 ในความสุขของคุณเลย ก็โพว จะไม่แนะนำให้แบบเลิกกินอาหารเวลาเครียด อะไรอย่างงี้ ผมว่ามันก็ไม่ ไม่ ไม่ถูกเนาะ มันก็คือเป็นการให้รางวัลตัวเองนั่นแหละ ตามที่คุณบอก บางทีเราทำงานมาเหนื่อย ๆ เราก็ต้องได้รับ อา ความตอบแทนทางใจบ้าง หรือ หรือว่าทางท้องด้วยเนาะ ทางปากด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็ มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่า ที่คุณรู้ตัวว่า เออ มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข อันนี้ก็ดีแล้วครับผม แต่ว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่า ปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งเนาะ ถ้าคุณอยากแบบ อ่า ลดหุ่นนิดหนึ่ง หรือว่าเหมือนกับว่าลด อ่า หรือว่า maintain คง คง คงน้ำหนักไว้ อย่างเงี้ย ก็อาจจะต้อง อะ แทนที่เป็นบุฟเฟต์เนี่ย อาจจะเป็นชาบูที่เป็น อาลาการ์ต ดีไหม? แต่ก็สั่งตามที่คุณต้องการเลย แต่อย่างน้อยอะเราก็จะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกว่า "ฉันต้องกินให้คุ้ม" อะไรอย่างงี้เนาะ ก็อาจจะ น่าจะช่วยได้ในระดับแคลอรีนิดหนึ่ง หรือว่าอาจจะเวลาไปบุฟเฟต์ อะไรอย่างงี้เนาะ ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเลือกอาหารที่แบบ อะ มันไม่เยอะมาก สามชงสามชั้น อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเพลา ๆ ลงหน่อย อาจจะไปสันนอก หรือว่าอาจจะไป อะ สันคอ ก็ยังดีกว่าพวกหมูสามชั้น อะไรอย่างงี้เนาะ พวกลูกชงลูกชิ้น อะไรอย่างเงี้ย อาจจะเบา ๆ ลงหน่อย เน้นกินผัก หรือว่าก็ลดลูกชิ้นนิดหนึ่ง ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ คุณว่าทำได้ไหมเอ่ย?
โอ้โฮ อันนี้เนี่ยเป็นต้องใช้คำว่าน่าสนใจค่ะ ก็คิดว่า น่าจะ น่าจะทำได้นะคะ แล้วก็คิดว่า ถ้าเกิดว่า เอ่อ ลดเป็น เอ่อ กินเป็นจาน ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็น่า ก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ เพราะว่าไม่งั้นอะ เวลาที่เรากินบุฟเฟต์ แน่นอนล่ะ เราก็อยากจะกินให้คุ้ม ใช่ไหมคะ แล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะมากจนเกินไปก็ได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้ค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ คือ อาจจะมีการวางแผนไว้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ว่า แบบครั้งหน้าถ้าฉันหิว หรือให้ฉันโมโหฉันอยากกินอะไร อย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นเน้นไปทางที่สุขภาพดีหน่อย ก็สำหรับเหมือนที่คุณแนะนำเนาะ บางที เอิ่น เหมือนที่คุณบอกเนาะ บางทีอะ โมโหนิดหน่อยไปกินชามุก อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะ อา แก้วนิดเดียว แต่มันก็ ส สร้างผลร้าย ได้แบบค่อนข้างเยอะเนาะ แคลอรีก็เยอะ น้ำตาลก็ค่อนข้างสูง อย่างเงี้ย อาจจะไปเป็นเหมือนกับว่าไปเป็นกรีก yogurt ดีไหม หรือว่าไปกินกันสมูททีแบบไม่มีน้ำตาล อย่างงี้ ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่า ทางเลือกที่สุขภาพดีกว่าเนาะ แล้วก็แบบอาจจะไม่ได้แบบมีผลร้าย เท่า เท่านั้นเนาะ ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบ ส สองอย่างนี้หรือเปล่า แต่ก็อาจจะลองเลือกอันที่มันแบบมีสุขภาพ ค่อนข้างกลางไปค่อนข้างดีเนาะ อาจจะไม่ต้องแบบมื้อดีตลอดก็ได้ สำหรับมื้อที่แบบ เอ๊ะ โมโหนิดหน่อย อย่างเงี้ย แต่รู้มื้อที่โมโหเยอะมันอาจจะไม่พอ ก็ใช้กับมื้อที่โมโหนิดหน่อยก็ได้ กินแบบอาจจะเป็น อ่า แซลมึ แซลมอน อะไรก็ได้เนาะ อะไรที่แบบยังดีต่อสุขภาพ อย่าไปกินแบบพวกไก่ทงไก่ทอดทุกรอบ อะไรประมาณนี้ ก็พอจะทำได้ไหมอะครับผม?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ อันนี้นี่เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็กิน Greek Yogurt แทนชานมไข่มุก อันนี้ก็ถือว่า โอเคเลยค่ะ ได้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยว อือ ดีเลยค่ะ คือจริง ๆ อะเป็นคนชอบกินแซลมอนอยู่แล้ว ฉะนั้น ก็ได้เลยค่ะ อือ แน่นอนว่า กิน เลือก ซ เลือกแซลมอนแทนไก่ทอดแน่นอนค่ะ ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบส่วนตัว ใช่ค่ะ ได้เลยค่ะ อันนี้ก็ถือว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ <chuckles> ครับผม อืม ๆ อืม ครับผม ก็เน้นกินอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพเนาะ คุณก็ ยังไงก็ต้องกินอยู่แล้วแหละในระดับหนึ่ง ก็อาจจะควบคุมนิดหนึ่งว่า เอ่อ ว่า วัน อาจจะบันทึกแคลอรีไว้ก็ได้ว่า เดือนเนี้ยหรือว่าอาทิตย์เนี้ยเรากินไปทั้งหมดเท่าไร เนาะ มันก็จะมีแอปช่วยคอยติดตามอยู่ คุณก็แบบพิมพ์แค่อาหารที่คุณกินไป แล้วมันก็จะ ท ทำ คำนวณให้หมดเลย ก็อาจจะดีเหมือนกัน เผื่อจะได้แบบเก็บข้อมูลไปลดความอ้วนด้วย หรือว่าจะได้แบบมีเหมือนกับว่า แรงคอยยั้งคุณใน การ แบบ อา อยากกินอาหารมั่งเวลาเห็นแคลอรีที่เราจะต้องกินเข้าไปอะเนาะ ก็ลองดูนะครับผม ผมว่าน่าจะช่วยเหลือได้ ก็ ผมก็เอาใจช่วยนะครับ ก็ลองดูนะครับผม
ขอบคุณมากเลยค่ะ วันนี้ ที่มารับฟังกัน แล้วก็ยังให้คำแนะนำดี ๆ หลาย ๆ อย่าง เดี๋ยวจะนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ ค่ะ ก็เชื่อว่า คำแนะนำของคุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง แล้วก็จะช่วยจัดการกับความหิว แล้วก็อารมณ์เวลาที่เราเครียดได้อย่างดีเลยค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ